D'accord.
Heu, c'est plus, heu,, <scoffs> tu vois? Ça va être, bah, tu dis merci, bonne journée, enfin, b basique, tu vois? Il y a pas de, heu: «Bien à vous, cordialement, heu, salutations respectueuses.» <laughs>
Oui. Mmh mh. Oui «Merci beaucoup, heu, merci à tout le monde, salutations respectueuses, bien cordialement, bisous sur la fesse gauche.»
C'est ça, ouais, et un bel aussi, par la même occasion, heu, enfin voilà, tu vois? <laughs> Non, il y a pas beaucoup de noblesse, là-bas. <laughs>
<laughs>
Donc, hem
Mais, en même temps, c'est vrai que, quand on regarde les émissions, heu, de télé, bon, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de Québécois, mais pour le peu qu'on voit, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même une, mmh, heu, une espèce de générosité qu'on n'a pas nous, heu, forcément, en France. Heu, surtout, enfin, heu, région parisienne, où c'est beaucoup plus froid, et heu, quand tu vois? Justement une personne, heu heu, qui vient de région parisienne et une personne qui vient de, heu, bah, du Canada, on sent tout de suite, heu heu, le Canada, tu sens la chaleur, tu sens tout de suite le côté un petit peu, heu, amical, am voilà, et familier. Hem, et et c'est vrai que moi, je pensais que c'était, heu, parce que c'était des des stars ou des mondes de de, du du showbiz, heu, qu'ils étaient comme ça, mais en fait, en t'entendant, je me dis, mais en fait, c'est c'est le pays qui semble être comme ça, c'est culturel, en fait.
Ouais. Ouais. Ouf! Ouais. Mmh mh. Ouais. Familier, heu, ouais, ouais, carrément! Ah oui, oui. C c'est, heu Mmh mh. Ah oui oui, c'est c'est tout le monde, enfin, et heu, tu vois? Pour pour te donner un autre exemple, alors tu vois? Tout à l'heure, tu me demandais pour, heu, le banquier, bah oui. Heu, par exemple, heu, qui j'ai tu beh, quand je passais un entretien un entretien d'embauche, mais direct en fait, ça a été tutoiement avec la RH, heu, <chuckles> ou le RH. Heu. <laughs>
Mmh mh. Waouh. OK. Ah oui, alors que nous, heu, la RH, même si elle a 15 ans, heu, tu vas pas la tutoyer, hein!
Alors, tu vois? Oui, c'était de ce côté. <chuckles> Ah non, il vaut mieux pas. Tu sais, c'est, heu, croix rouge direct. <chuckles> Alors tu vois? En arrivant, que la personne me tutoie, heu, bon, c'est moi la candidate, machin, ça me dérange pas, mais en fait, moi, j'ai déjà vouvoyé, heu, la personne en répondant et on m'a dit: «Ah nan nan nan, mais attends par contre, pause, heu, go on se tutoie, on c'est oui, c'est un entretien, d'embauche, c'est pour voir tes compétences machin, évaluer si potentiellement tu peux matcher avec l'entreprise et le poste, mais on est en discussion.» alors peut-être que c'était le milieu dans lequel j'étais, je sais pas. Je te je travaillais dans la publicité, c'est plus détente que dans certains milieux, bien évidemment
Ah ça. Oui, c'est clair. Dommage. OK. D'accord. Oui, bien sûr.
mais heu, mais voilà, enfin. Ton médecin, tu le tutoies.

Oui, mais n'empêche, parce qu'enfin, heu, je pense que l'inverse, heu, fait que les gens doivent, heu, plus facilement se rapprocher de toi.
Mmh mh. Bah heu, oui, alors parfois, je vois que les gens font une drôle de tête, et du coup parce qu'en fait, par moment, c'est que ça sort tout seul. Je je vais tutoyer la personne directement, mais ça va sortir tout seul, c'est instinctif chez moi, enfin, surtout, alors là c'est encore pire que tout, surtout quand c'est une personne qui, heu, physiquement en tout cas, fait mon âge ou v que je vois même qu'elle est plus jeune.
Oui. Oui.
Heu, enfin voilà, quand, heu, je vais dans un magasin, dans un resto, heu, ou autre enfin je j'ai j'ai vraiment du mal à vouvoyer quelqu'un qui, heu, qui est plus jeune que moi, ou qui potentiellement à mon âge. Enfin j'ai 34 ans, heu, ça va, c'est bon on a le même âge, arrête, on va pas se vouvoyer quoi enfin. <laughs> Tu veux. <laughs> Bah, ils le prennent pas mal, mais j'ai déjà eu des tu sais des petits, heu, pas des petits sursauts, mais des petits: «oh? Ah OK, on en est là dans notre relation. <laughs> Déjà? Bah dis donc ça tu tu es tu es, heu, tu es rapide.» <laughs>
Oh, et les gens, ils le prennent mal? Oui, heu mmh, genre, heu, oui, déjà? Je n'étais pas au courant. Bah oui. Mais encore, heu, j'ai envie de dire, tu vois? À à à 30 ans, 30 très, heu, enfin je me dis que c'est à partir de 40-50 ans que peut-être les gens peuvent te faire, heu, une petite, heu, réflexion ou heu, ou te remettre dans le droit chemin gentiment, mais juste pour dire, heu: «on n'a pas élevé les cochons ensemble», mais à 30 ans.
Ouais. C'est plus n Mmh mh. Ouais. Oui, rêve. <laughs> Mais hem, en fait, quand ça sort vraiment de façon totalement spontanée, heu, je dis je fais: «oh pardon, je suis désolée, enfin vieille habitude québécoise, hein, parce que là-bas on se tutoie». Voilà, c'est c'est un peu ma tu sais, mon filet de sécurité, heu, voilà, tada. <laughs> Les gens, ils me disent: «ah ouais, tu tu» puis bon, après voilà, ça dérive, heu, 3-4 minutes sur, heu, tutoiement-vouvoiement, et heu, et bon, ça va, les les gens sont quand même assez, heu, compréhensifs, quoi, mais heu, c'est c'est pareil quand j'écris un mail, en fait, parce que là-bas, ils sont beaucoup moins, hem, ils sont beaucoup moins carrés, beaucoup moins, heu, dans la formalité, enfin, voilà, tu écris un mail un peu comme tu parles, dans un certain sens.
Oui. Oui, voilà. C'est clair. C'est mon joker. Ah! Je le sors. <laughs> Non, mais c'est énorme. Aïe. OK. Oui, non, non, mais je comprends.
Tu peux mettre une formule, heu, tu tu mets les formules de de respect, voilà, enfin, mais ça va être extrêmement rare. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus familier, heu, il y a pas souvent de «cordialement» à la fin d'un mail au Québec, hein.
Oui, c'est peut-être un peu plus familier que, heu, OK.